Ciao, buon pomeriggio, bentrovato.
Ciao. Allora di cosa mh, ben trovata anche a te. Ehm, di cosa vuoi parlare oggi?
Allora, uhm, oggi parliamo di invenzioni, di scienza, uhm, e, uhm, effettivamente, ehm, ti chiedo adesso son ehm, al giorno d'oggi, cioè insomma nel 2025 di invenzioni ce ne so' tante, ma mi sei dire che secondo te abbiano davvero ehm, rivoluzionato il nostro modo di, ehm, vivere. Può anch non per forz
Mh, okay. Sì. Sì. Sì. Sì. Mah, ehm, dipende. Allora, ehm, possiamo andare, mhmm, insomma molto indietro, uhm, considerare ad esempio l'invenzione dell'elettricità come probabilmente, mhmm, qual qualcosa che ha, in qualche modo, dato una direzione, no, a al mondo intero, cioè ne mhmm, la scoperta dell'elettricità, mhmm
Sì. Ecco. Sì. E infatti pensavo proprio a quello io, penso un po' all'elet
Eh sì, penso sia, mhmm, diciamo l'invenzione in qualche modo che, <chuckles> come dire, ehm, ha cambiato totalmente proprio il nostro modo di vivere, ma non solo quello, anche proprio, mhmm, di come poi, chiaramente, grazie all'elesc all'elettricità si sia sviluppato il mondo. Così come, ehm, l'invenzione di Internet, uhm, diciamo, che è stata una scoperta in qualche modo che ha rivoluzionato totalmente, ecco però, mhmm, ecco, per quanto mi riguarda, se penso ad un'invenzione che, ehm, ha proprio ha rivoluzionato il mondo, mhmm, non lo so, la prima idea che mi viene in mente è l'elettricità e
Mh. Mh-mh. Certo. Sì. Sì